Ừm, hiểu, đồng ý nha. Nói chung là theo bạn á là những cái phim mà, kiểu như, mang tính hành động và, kiểu như là, sẽ có cần kỹ xảo âm thanh và hình ảnh nhiều đó, thì nó lại nó lại rất là hợp lý, trong khi là những bộ phim, kiểu như, hài h lãng mạn thôi, thì xem ở nhà cũng không sao, đúng hông nè? À, hay nha, đồng ý với bạn luôn á.
Đấy. À, đó, đó, đúng rồi. Ừm. Công nhận luôn. Ừm, đúng rồi ấy. Ừm, xem xem ở nhà những cái phim đấy bình thường, ừm.
Ừm. Ừm, thế thì cho mình hỏi là, kiểu như á, có nhiều người kêu ở nhà coi phim á là mình mặc dù là, kiểu như là, m mình coi bằng cái thiết bị điện tử của mình. Có nghĩa là giữa máy tính của mình, điện thoại của mình, thì nhỡ xem phim thì mình chán cái xong rồi hả, mình có thể làm những cái việc khác, kiểu như, nó có người kêu mình làm làm kia đi, là mình không có 100% tập trung vào cái bộ phim thay vì đi coi phim ngoài rạp á, thì bạn nghĩ sao ta?
Rồi, mình hiểu. À, rồi. <laughs> Công nhận, đúng rồi.